そうなんですよね。あまり、もともと優柔不断なので。
うん。<chuckles> そうなんですね？<chuckles>
決断をするのが得意じゃないので、うーん。プレッシャーを感じてしまうんですけど。
うーん。 ええええ-ええ。
うーん、でも、そうですね。こう、なるべく早く決めた方が、時間的な制約も考えて。はい。子供たちに改善させるのもすごくいいアイデアだと思いました。面白いですね。はい。
うん。 うんうん。 そうでよすね。 <chuckles> あ。 うん、そうですね、ちょっとみんなで協力して、より良い旅行が、ね、できるといいですよね。
はい。 あの、自分一人で抱えないでちょっと、周りにも頼ってみようかなって思い始めました。なん
そうです、そうです。<giggles> ねえ、ね、あ子さんとかね、旦那様とか、ちょっと、もうちょっと頼ってね、みるとプレッシャーも減るかもしれませんね。
はい。だいぶちょっと、心の荷が下りたような気がします。
うん、ふん。 あ。良かったです。<chuckles>
ありがとうございました。またよろしくお願いします。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
失礼します。